إمم، أنت وقعت في الفخ ده يعني، آه، طبعًا فكرة إن أنت متعود على النجاح في الم دراستك وآخر ترم في حياتك خالص، هي أكيد كانت يعني ضربة موجعة، بس أنت بتقول إن أنت كنت يعني، بتعمل حاجات تانية كتير بالتوازي مع الدراسة، مشروع تخرُّج و واتحاد طلبة وجمعية خيرية، يعني ما شاء الله كان في أنشطة كتير، ف فليه تلوم نفْسك ال ال بالشِدّة دي، ولدرجة إن أنت تقعد 6 شهور في حياتك تتأخّر فيهم؟
إمم، <tsk> أنت إمم، ده حقيقي. إمم، إمم. أنا تأخرت 6 شهور بسبب الSummer course، واللي هو بسبب الSummer course أنا تأخرت في الجيش 6 شهور، أنا عشان كده حسبتهم 6 شهور، أنا ما اقعدتش محبط 6 شهور، أنا خدت الإحباط كلّه م بالنسبة لي، أسبوعين، 10 أيام وقُمت تاني، <chuckles> الموضوع بالنسبة لي مبقاش ما فيهوش وقت، أنا لو أنا لو عايز ح لو عايز أنجح في حاجة هانجح فيها، لكن ما اتوفّقتش عادي باخد أسبوع، 10 أيام، وبعد كده باسلّم أمري لله وبابدأ من جديد، وباشوف الجانب المُشرق من الموضوع، علشان أقدر أنجح وأكمّل في حياتي بصورة طيبة يعني، لإن ده اللي أنا عايزه.
آه. كويس، كويس، كويس أوي. كويس، كويس أوي، كويس أوي، وبعد ما خلّصت بقى الsummer course بدأت حياتك في الجيش وفي الدراسة آآ sorry في الجيش وفي ال والشغل، وأنت قُلت لي بقى بمناسبة حتّة الشغل دي، إن هو كان في موقف برضه في الشغل حصل لَك يعني، فرَق معاك واتعلّمت كتير، فاحكِ لي بقى إيه الموقف ده؟
إمم. آه. هو فعلًا، هو <laughs> هي الحياة كلّها بُص زي ما قُلت لَك، فشل في نجاح، فشل في نجاح، فشل في نجاح، من غير النجاح مش هتعرف من غير النجاح مش هتعرف من غير الفشل مش هتعرف توصل لنجاح، يعني دي دي دي حاجة آه، ده ده قانون ده قانون النجاح، أنا ما ف أنا مش أنا ما شُفتش حد نجح، آآ وهو بادئ من الصفر من غير ما يفشل، لإن دي حاجة طبيعية، بيفشل في ح في في حاجة والتانية وبينجح في التالتة، أو بيفضل يفشل في محاولات لحد ما ينجح في الآخر، فدي ح قاعدة أساسية، أمّا بخصوص اللي حصل في الشغل يعني، هي كلّها كانت مواقف، كنت لسّه متخرّج كده وبيقولوا كده شاب ر شاب وروِر، أو لسّه متخرّج يعني، آآ لسّه ما آآ آه، لسّه الدنيا ما ما داستش عليه، وكانت كلّ الcommunity اللي باتعامل فيها في الجمعيات الخيرية أو في الشغل اللي اشتغلته أثناء الدراسة، كانت community قوية، كانت community ناس بيقدّروا، وناس بتحاول وناس بتتعامل كويس، ناس بيحبّوا، ويعرفوا يتعاملوا إزاي مع الناس، فالموضوع ما كانش وحِش. فأنا already بعد التخرُّج كنت متخيّل إني هاقابل نفْس الناس دي، أو نفْس الفئة على الأقل من الناس.
من غير الفشل بالضبط، <laughs> صحيح، صحيح. مضبوط. <laughs> بالكرتونة لسّه. جميل. آه، أنت كنت راسم سيناريو معيّن في خيالَك، هو ده ال اللي هو المجتمع المثالي اللي أنت هتطلع تلاقيه.
أيوه.